E a i compagni nì, eravamo 25, 20 femmine e 5 maschi, però tutto sommato
Mh. Ah, porca miseria.
è andata bene, ad eccezione di un evento.
Ma come mai così tante ragazze? Ma che strano. Cioè eh, eh, pensa sì, che mio figlio aveva iniziato a fare il tecnico, poi vabbè ha cambiato per fortuna subito, ed erano c'era 1 ragazza, 1 su una classe di 25, eh poverina, <chuckles> poveri eh. Sì è vero, è vero.
Non lo so, oltretutto in un tecnico, cosa che non dovrebbe essere un motivo, eh, però Mh. Eh. Eh, eh. Ma perché c'è un po' questo p mhmm, pregiudizio, che poi eh, statisticamente è vero, cioè non è che è un pregiudizio, è vero statisticamente, in un tecnico sono più maschi e poi dicono: "Eh, ma ci vogliono più femmine che facciano lavori da maschi". Venite. <chuckles> Vi accogliamo volentieri. <chuckles>
Mh. Eh, sì. Eh infatti, se non gli piace <giggles> appunto, ma volentieri, anzi, figurati, <giggles> figurati. E quindi no, mi stavi dicendo, che coi compagni, ma ti trovavi bene o no? Mh.
Ma no, mi trovo dai, abbastanza bene, tutto sommato sì, però quello non non dipendeva molto dal ciò da ciò che era il sistema scolastico.
Mh.
Mhmm, la cosa che mi ha, mhmm, molto turbato nel periodo scuola, è stata proprio l'aspetto strutturale della scuola.
Mh. Ah.

Zero. Andate via sì, siamo andati un giorno a Rimini, per dir
Ecco. Ma dai, ma che ma ma che ge mhmm, c'è <laughs> anch'io. <chuckles> Fa ridere perché pure io ci ci vado tutti gli anni. <sniffs> Fa molto ridere, sì. Però sì.
Ma a fa' icché? È 1 ora da casa nostra e lei c c'ha c'ha vissuto quasi a Rimini. D'estate ci vive a Rimini. Ci va tutte l'estati. Che cosa vai a fare a Rimini in gi <chuckles> Esatto! Lei c'è andata perché dice: "Vabbè sto coi compagni."
Vabbè fa: "Mamma che posto originale". <chuckles> Po almeno a Ravenna, cioè che vai a vedere i mosaici, adesso non so. Cambia.
Capisco guarda capisco di più Ravenna. È un po' più storica, po' più culturale.
Eh. No, vabbè, a Rimini comunque c'è da vedere dani di culturale c'è, però non è esattamente la meta non so.
Mi potresti istruire su cosa c'è di culturale a Rimini, per cortesia?
Rimini? Beh, c'è tutto l Tempio Malatestiano, poi c'è il Museo Fellini, c'è ci sono un sacco di cose da vedere. <chuckles>
Vabbè, okay, no, sto zitto, non lo sapevo però <chuckles> però in ogni caso, dai, è Rimini, cioè Rave Ravenna per davvero. Ravenna bel
Ma no, veramente? <chuckles> Eh, il museo Fellini è bellissimo. Ma al ce in centro è meravigliosa. <sniffs> Ehm, no, ci son delle cose da vedere, però, mh, Ravenna sicuramente un milione di cose in più, ecco. Se proprio dev'essere culturale, eh.
Mh. Anzi, guarda che Ravenna, comunque uno non se l'aspetta, eh, ma Ravenna è famosa a livello mondiale comunque, eh.
Ah, eh, certo, certo, sì, sì, per i mosaici e tutto quel complesso lì, ma sì infatti siamo andati. Ma sì e io cambierei questo, farei un po' muovere di più 'sti ragazzi, perché sono sempre in c classe e impazziscono
<scoffs> Cer Esatto. Perché sennò son sempre su mo s su un banco, testa bassa, a
Sì, poi ma adesso non possono più usare il telefono e sono in crisi d'astinenza. <chuckles> Poveri. <chuckles> <sniffs> Va bene, ti saluto. Ciao, ciao.
<sighs> <chuckles> Esa Ciao, a la prossi